Aham, aham. Você gosta de você gosta de você gosta, mais de de de tran estar tranquilo, coisas mais tranquilas ou não? Sim, né?
Uhum, um hábito. Uhum, sim, por exemplo, um hábito que eu acho que as pessoas hoje em dia não têm muito, eh, de sair do celular pelo menos, uma hora antes, sabe?
Hum. Hum. É verdade, você consegue?
Uhum. Não.
Hum, <laughs> então não né ah.
Mas eu queria. E eu já tentei uma época.
Ai é difícil, né?
Dava 11 horas da aham, dava 23hrs, eu colocava meu telefone
Hum. Hum. Hum.
no silencioso e não usava mais.
Nossa, e você você conseguiu fazer isso, por quantos dias 2, 3 ou foi você conseguiu fazer um por um por um período longo?
Hum. Nada, eu fiz isso eu fiz isso por muito tempo e aí eu percebi que, hã, eu realmente pegava no sono mais fácil, porque tem tipo um, como que se diz?
Hum. É você liga ali, né, alguma coisa é tem ali, a luz.
Uhum. É a luz a luz do celular, deixa a gente acordado né?
Com eh, s muito, eh, seria tem até óculos, né, pra pra usar, pra descansar, um óculos que tem pra pra emitir esses reflexos, né, da tela existem.
Uhum. É que tem a luz. Uhum, da da luz da luz azul, né?
Aham, mas vai sem mesmo, né, e ce agora você não consegue mais fazer, você tem que ce pega o celular, e vai você fica quanto tempo?
Uhum.